ถ้ามีโอกาสก็อยากจะชวนครอบครัวไปเที่ยวทะเลครับ เพราะผมเป็นคนชอบ ทะเล แต่เวลาไม่ค่อยตรงกันครับ ใช่ คุณพ่อก็ยุ่ง ๆ ไง ก็เลยไม่ได้มีกิจกรรมร่วมกันสักเท่าไร ก็มี อ่า กลับ แต่ สมมุติว่ากลับบ้านไป ก็นัดกันทานข้าวนอกบ้าน
ค่ะ อืม อืม ดีเลยค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ
ทำกิจกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ กับครอบครัว <laughs>
อือฮึ อือ
ครับ
อันนี้คือที่บ้านก็อยู่ต่างจังหวัดหรือเปล่าคะ? ก็เลยแบบว่าไม่ค่อยได้กลับบ้านไปเจอที่บ้าน ไรงี้
ใช่ ใช่ครับ อยู่ต่างจังหวัด
อ๋อ ค่ะ จริง ๆ เราว่าการกลับบ้านน่ะ บางทีได้แค่กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตา อยู่บ้านมันก็รีแลกซ์ แล้วเนาะ
ใช่ มีความสุขครับ อ่า อ่า ยังไงล่ะ
อืม อา ค่ะ
อาจ อาจใช้เวลาคุ้มนิดหนึ่ง ค <laughs>
ค่ะ อา อยู่บ้าน นาน ๆ กลับบ้าน ใช่ไหมคะ?
ครับ
อืม แล้วอย่างงี้นี่ อ่า ปกติกลับบ้านแบบปีละครั้ง 2 ครั้ง หรือว่ามากกว่านี้คะเนี่ย? ช่วงปิดเทอม
ปีละครั้ง ปีละครั้ง ปีละ สอง ครั้ง ใช่ ใช่ ก็ไม่ค่อยได้กลับบ้าน ก็วิดีโอคอลคุยกันครับ
โอ้ ปีละครั้งเองเหรอ? โอ้! อย่างงี้ คุณพ่อคุณแม่ไม่คิดถึงแย่เหรอ? อ๋อ เฮ้ย! เนี่ย เรา พอเรา มีลูก ก็ไม่อยากให้ลูก โตเลย ไม่อยากมีโมเมนต์นี้ คิดถึงลูกแน่เลย อืม กลับบ้านบ่อย ๆ นะคะ คุณแม่ต้องคิดถึงแน่เลยอะ เราก็มีลูกชายเหมือนกัน อืม ค่ะ ในฐานะแม่ บางทีก็อยากจะแบบว่า เออ อยากให้ ให้มีความสัมพันธ์ในครอบครัว ว่างจากเพื่อน ก็ไปหาครอบครัวนะคะ
อา <laughs> ครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณ ส สำหรับ ส สิ่ง สิ่งดี ๆ
ค่ะ ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณคุณบ้านนะคะที่มาแชร์ ประสบการณ์กัน ค่ะ <chuckles> ค่ะ
<laughs> ครับ ขอบคุณครับ โอเคครับ
ค่ะ สวัสดีค่ะ